Ma sì. Effettivamente guarda, devo dirti che, ehm, una delle prime cose per cui ho chiesto aiuto ad un professionista, proprio l'ansia, uhm, perché non era non era gestibile, era era diventata un po' un po' troppo. E in particolare mi sono resa conto di avere un problema nel momento in cui nel bel mezzo del periodo covid, uhm, ho avuto un attacco di panico, mhmm, non ehm, non creato da nessuna tipo di situazione di pericolo, ecco. Uhm
Mh-mh. Okay. Okay, era più una cosa interna quindi.
Sì, sì, era so non non so esattamente come sia stato possibile. Io stavo guardando un film con il mio ex ragazzo ed era anche un film abbastanza banalotto, cioè, era un film The Descendance, quello della Disney comunque, uhm, proprio n sì, s era niente di che. Ehm, mi sono alzata perché avevo fame, uhm, sono andata in cucina e mentre mi preparavo uno snack ho iniziato a sentire la tachicardia, ehm, e poi ad un certo punto ho perso un po' le le energie, uhm, ho iniziato a aver fatica a respirare, mi sono seduta e da lì non mi sono più riuscita ad alzare. Ehm, essendo la prima volta eh, sì, sì. Ehm, mi sembrava di di stare morendo, ho detto: "Alè, è arrivato il mio momento." <laughs>
Okay. Quindi film legge Okay, quindi proprio i sintomi che mi dicevi prima. Certo, deve essere stato spaventoso. No no, no. Dai, sei ancora qui. <chuckles> Ma no. <chuckles>
Ehm, <chuckles> sì, purtroppo. <laughs> No, nel senso che, uhm, comunque poi ehm, lì per lì, ecco, c'è stato un po' di panico, il giorno dopo sono andata in ospedale ed essendo il periodo covid, nel momento in cui ho detto non sono riuscita a respirare bene, ho det: "Mhmm e quindi ci troviamo in zona ros"
Mh. Ah, ti hanno b proprio rinchiusa da qualche parte <snorts> senza contatti u
Eh, ho rischiato, ho rischiato. Fortunatamente avevo una così una un'infermiera, una dottoressa che avevano capito che il problema non era quello, che non era il covid, ma era un attacco di panico e a quel punto mi ha dato le mitiche goccine da prendere e quelle sono state un po' la la mia salvezza. Poi io le ho le ho iniziate a prendere per un periodo, uhm, continuativamente, poi ho smesso di prenderle, le prendevo solo al bisogno, uhm, quando poi ho iniziato di nuovo ad avere episodi abbastanza gravi di ansia, uhm, ho ricominciato diciamo a prenderle tutte le sere, ehm, anche per dormire in maniera un po' più tranquilla, mh-mh.
Okay. Oh, e quindi hai poi sentito Mh-mh. Chiaro.